Ujú, ujú. Exactamente. Entonces, no no me gusta no me gusta sentirlo, no no la utilizo, no me gusta que la utilicen en mí. Creo que, mm, puedes seguir es que, eh, mu muchas veces se utiliza mal, <coughs> justamente refiriéndose a que a que no te puedes comportar como un niño si eres un adulto, pero yo estoy muy en contra de eso. Creo que creo que como adultos deberíamos más comportarnos como niños, en ciertas ocasiones, obviamente, no no nos vamos a poner a hacer berrinches por cosas que sean válidas. Sí, no, claro.
Sí. Exactamente, era lo que te iba a de exacto. Hay hay situa en las que hay que dejar justo salir ese niño interri interior para, pues, para no perder esa chispa, no perder esa inocencia, ¿no? Pero sí hay cuestiones e en las que también, eh, pues, ju justo hay que dejar a un lado a eso y tomar las cosas con seriedad, ¿no?
Ajá. Eh, justamente. Por supuesto. No, sí, absolutamente, absolutamente. Pero esas contadas, eh, situaciones donde muy probablemente sería incluso beneficioso que que dejes salir esa parte de ti, no veo no veo el por qué, mm, eh, pues, justo, eh, reprimirla, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo.
Sí. Sí, sí, sí. Porque justo los niños creo que son las personas más auténticas que existen, ¿no? O sea, si algo no les gusta, te lo van a decir sin filtros, si algo les gusta también y, este, y sí. Ya no mm, justo no tienen ese ese es e esa necesidad de de de mentir, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú.